Você poderia me falar sobre uma prática simples que te ajuda a reduzir o estresse?
Ai sim, eu posso falar que é de 1000 práticas, <laughs> então a principal pra mim é malhar, ir pra academia de manhã cedinho, me ajuda a manter o meu réu primário, sabe?
Uhum. <laughs> Ah, aham. <laughs> Entendi, entendi, e me conta, isso já acontece há muito tempo, você começou a malhar muito tempo ou é uma coisa mais recente na tua vida?
Uhum. Não, eu malho há bastante tempo, mas eu sempre malhei como forma de fisioterapia, né, porque a minha profissão antiga eu era dançarina então eu precisava fazer academia como fisioterapia então era mais uma obrigação, sabe?
Uhum. Hum. Entendi, entendi, não era tão prazeroso, né.
E hoje em dia não. É. Hoje em dia não, hoje em dia eu os últimos 10 anos eu malho porque eu quero malhar, porque eu quero melhorar a estética do meu corpo, porque eu quero melhorar a musculatura então eu malho por mim mesma, sabe?
Uhum. Sim, sim. Aham, aham, e você pensa muito no futuro também nessa escolha? Como que você quer as que a sua terceira idade che seja?
Super penso. Sim, eu quero que a minha terceira idade seja do tipo passando na rua e o povo falar, "Nossa, que vovó sarada", sabe? E com saúde, sabe, sem problemas de mobilidade, eu não quero ser um peso na minha família.
<laughs> Sim. Aham. Hum.
Então, eu gosto muito de pensar que um amanhã eu não tenha problemas de sobrepeso, não tenha tantos problemas que eu tenho agora, de dor no corpo, de articulação, essas coisas, porque eu cuido muito da da alimentação e do exercício, pra dar uma melhorada nisso, porque se eu não faço agora daqui a 15 anos vai ser um problema muito sério.
Aham. Sim. Entendi. Uhum, sim, sim. E como é que é para você com os treinos, você começou com um profissional te ajudando, você tem algum personal, você faz sozinha? Me conta um pouquinho sobre como que é isso.
Uhum. Sim. Então, eu já passei por todas as fases, eu já tive a fase de que eu comecei sozinha e parecia uma lesada que não sabia o que fazer na academia, e aí tinha que ficar vendo vídeo por vídeo para entender, perguntando para quem passava, sabe, mas é fase que todo mundo vai passar, que ninguém nasce sabendo e paciência, pedir ajuda para quem a gente via aqueles marombado da academia, né, tem mais experiência do que eu que tá enorme, então: "Você pode me ajudar?" Aí eu mostrava o nome ele falava: "Não, olha, o exercício você tá fazendo bem ou você tá fazendo errado, que você tem que focar nesse músculo." Então já passei por essa fase, esse ano eu testei fazer com personal trainer.
Hã. <laughs> Sim. É, com certeza. <laughs> <laughs> Aham, aham. Hum. Presencial ou online?
E, é, presencial, eu sempre fiz com online, mas o meu online era que a pessoa contratada no caso a Carol Vaz lá no Rio de Janeiro, né, ela só me montava o meu programa, e na academia eu me acabava sozinha entendeu, então eu seguia o que ela, falava esse ano testei com um personal treiner aqui na Itália e tá legalzinho, mas eu gosto de ser o lobo solitário, <laughs> digamos assim, é, eu me esforço mais quando eu estou sozinha.
Uhum. Uhum. Hum, entendi. Aham, aham, entendi. Hã. Aham. <laughs> Mais livre. Aham, entendi, interessante, né, porque a eh, para muitas pessoas pode ser algo diferente, né, então, eh, para muitas pessoas ter um personal uma pessoa ali meio que forçando mesmo, né, incentivando e aí a pessoa acaba conseguindo render melhor do que sozinha.
É. Sim. É, exato eu acho que a parte do funcion do personal funcionou muito na disciplina de ter que ir no dias que eu tenho que ir, porque eu paguei.
Uhum. Sim, claro, claro.
E aí eu paguei e eu já me estresso, sabe, se eu não for naquele dia eu vou perder meu dinheiro, não como assim, eu vou.
Aham, aham. <laughs> Sim, sim, sim.
Mas da parte de ir, realmente de malhar, eu achei que as séries deles eram daqui da Itália, é muito mais leve do que as séries que a gente tinha acostumada no Brasil.
Ah, sim, e talvez seja até uma questão meio cultural também, né.
Então eu não se Exato, eu não saía acabada, com as pernas tremendo, sabe, eu não saía exausta da academia, e eu adoro essa sensação.
Aham, aham. <laughs> Sim.
Então meio que eu me sentia "Tô jogando meu dinheiro fora" né, paguei personal por 2, 3 meses e não vi não teve um dia que eu senti que o meu músculo estava todo dolorido no dia seguinte, falei: "Gente o que que eu tô fazendo?"
Sim, sim, sim. Aham, aham. E quanto tempo dura mais ou menos o teu treino?
Depende, agora eu tô com um treino novo que eu devo começar segunda-feira que vem, né, que eu ainda estou um pouco de licença médica da academia, e eu creio que esse treino novo, eu já calculei que com certeza é 1 hora e meia de levantamento de peso eu tenho.
Hum. Uhum. <laughs> Hum. Uhum. E aí tem o cardio também, além disso.
E aí, exato aí eu jogo mais meia horinha de cardio que eu gosto de fazer a es a esteira não, desculpa odeio a esteira tá, não gosto de jeito nenhum, a escada, eu gosto de fazer a escada.
Hum. Não, entendi. E correr na rua você gosta?
Não, não posso nem correr eu sou eu tenho um coraçãozinho meio delicado, né, então eu não posso correr, que eu tenho arritmia meu coração vai de 110 a 200 em segundos, então, eh, a caminhada, eh, a caminhada é super de boa, a caminhada não me afeta, mas o correr me af me super afeta. Então me dá tontura me sinto mal então
Também não. Entendi. Nossa, certo. Lo tem que evitar mesmo isso. <giggles> Aham. Hum. E como que era pra você com a dança? Ela continua presente na sua vida? Como é que ela entrou na sua vida?
Aham. A dança continua presente na minha vida, eu preciso da dança para reduzir meu estresse.
Hum. Uhum, uhum.
É uma parte muito emocional para mim, né, porque fez sempre parte da minha vida desde quando tinha 7, 8 anos de idade.
Ah, legal. Hum.
Então eu sempre fiz dança, a dança é uma ótima forma para a gente se expressar.
Uhum. Ah, sim, com certeza.
Então eu consigo muito, a parte do estresse que eu não deixo na academia suando, levantando, peso, eu deixo na dança.
Uhum. <laughs> Sim, e quando você começou lá atrás com 7, 8 era que tipo de dança, balé?
Uhum. Balé, jazz, o que não bata muito forte no meu coração digamos, assim, né, porque mas é o básico que a gente precisa aprender para ir para para outras partes da dança.
Hum. Sim, sim. Aham, aham. E aí depois você foi pra alguma esti algum estilo específico, assim, que ficou mais presente na sua vida?
Sim. Eu fui para dança de salão, eu sou formada como profissional de gafieira, né, solista de gafieira, bolero, fiz tango por um período, adoro tango, acho tão lindo, sensual. Amo, amo salsa, eu sou salseira de coração. Quando eu saio aqui é só pra isso, é só pra dançar salsa, eu não saio pra discoteca, eu odeio discoteca, mas eu saio pra dançar salsa.
Hum. Que incrível. Hum, sim. <laughs> Que interessante. Aham. <laughs> Muito interessante isso, e você consegue parceiros, o teu marido dança contigo, como é que funciona p o teu parceiro na na salsa?
Uhum. <laughs> Eu vou te contar uma história super engraçada, eu sempre disse que quando eu casasse, eu ia casar com uma pessoa que tem os mesmos gostos que eu, uma pessoa que dance, que gosta de música latina, blábláblá, então eu conheci meu marido num bar de jazz numa sexta-feira à noite e na sexta-feira à noite tocava só salsa, tinha uma banda colombiana que tocava salsa.
Hum. Aham. <laughs> Sim. Hum. Ah. Aham, sim, sim.
Então conheci meu marido, ali, automaticamente você deduz que a pessoa gosta disso, né?
Claro, gosta, <laughs> sim.
E em todos os locais que eu ia ele estava.
Uhum.
Eu n até hoje não tinha entendido como, né, mas ele estava, depois que ele me conheceu a gente estava em todos os locais que eu ia, ok, me apaixonei, casei e descobri que meu marido odeia salsa, música Latina, ele não dança, ele é uma porta.
<laughs> Sim. Hã. Meu Deus! <laughs>
Sabe, e se sente super ofendido que eu não danço com ele, eu falo já cansei de falar: "Vai fazer uma aula de dança." "Ah, mas eu não quero fazer aula de dança." Sabe dançar merengue, mas é o tipo de pessoa super exibida, sabe?
Aham. Sim, sim. Entendi.
Que te joga para um lado, te joga pro outro, eu odeio isso. Ai, mas paciência, né, ou seja
<laughs> Que interessante. E.
quando eu saio, eu saio sozinha sem meu marido, porque meu marido gosta de discoteca e eu não gosto de discoteca.
Aham. Hum.
Então eu vou sair com minhas amigas, danço minha salsa, volto para casa e pronto.
Sim. Aham, <laughs> e a tuas filhas? Elas têm algum inte um interesse parecido também, como é que foi pra elas essa questão da dança?
Nada, eu super não influenciei ninguém, <giggles> foi 0 influência nesse ponto elas fizeram balé
Hum. Hum, entendi, entendi. Aham.
elas fizeram ginástica. Então, mas não era uma coisa que batia forte no coração delas, então eu sou o tipo de mãe que eu não gosto de insistir, de forçar. Então hoje em dia eu tenho a mais nova que não faz nenhum tipo de esporte, mas que tem um corpo todo musculoso por glória divina.
Ah, legal. Uhum. Sim, sim. Uhum. Ah <laughs> bacana.
Ela não, é, no máximo ela malha no quarto dela, ela fala que ela tem app e ela malha no quarto dela e isso funciona para ela, a maiorzinha vai para academia comigo, a de 17 anos, malha comigo, então agora é, agora é uma companhia, mas é também uma perturbação, porque vive me perguntando como fazer isso, como fazer aquilo, e se ofende quando eu vou corrigir. <giggles> Então traz um pouco de estresse ao meu momento de desestressar na academia, entendeu?
Aham. Aham. Ai que legal. Você tem uma companhia, ali. <laughs> <laughs> <laughs> Sim, <laughs> entendi, entendi.
Mas faz parte, e ela faz música. Então ela foi por por um caminho diferente do meu, eu fui para dança ela foi para música, e ela se dá super bem no seu caminho da música.
Ah. Ai que bacana, sim, sim. E querendo ou não são caminhos até parecidos de certa forma, né, tem uma linha em comum aí nos 2. <laughs>
Exato, é. Se diz aqui na minha casa, nós somos todos da linha artística, né, eu da dança e trabalhar com bolo bolo de matrimônio essas coisas, a menorzinha ela vai para escola artística tipo Belas Artes, e ela é maravilhosa para pintura, para desenhos, e a maior é a que faz música, então tá todo mundo, ali, ativamente na parte de usar as nossas atividades como facilitador de remover o estresse.
Aham. Ai, que incrível. Uhum. Música. Sim. Com certeza, é muito interessante isso. E tem alguma outra atividade que você considera também importante na sua vida, que te ajuda a reduzir o estresse?
Uhum. Eu acho que a minha rotina tipo, eu tenho uma rotina que eu gosto muito de ter o meu momento sozinho de paz.
Hum. Uhum. Uhum.
Então se eu não malhar ou se eu malhar isso não vai mudar em nada, a minha rotina de acordar tomar o meu banho quentinho sentar ter aquele momento só para mim, sabe?
Sim. Aham, aham.
E muitas vezes eu gosto de fazer a respiração tipo pra da uma relaxada eu respiro, inspiro em 4 s segundos aí eu seguro 4 segundos eu solto em outros 4 segundos, isso super relaxa o nosso corpo. Então são pequenas coisas, sabe, a gente nem sempre precisa tá pagando alguém um psicólogo pra tá relaxando, pra tá tirando o estresse do nosso corpo, a gente pode achar mecanismo que mesmo dentro de casa a gente possa tá fazendo e tá melhorando a nossa qualidade de vida.
Sim. Aham. Ai, que interessante. Sim, sim. Aham, aham. Uhum. Sim. É verdade. E você acha que você mudou, eh, essa sua relação com estresse ao longo dos anos?
Eu mudei muito, eu era do tipo de pessoa que não fugia da briga digamos assim, sabe?
Uhum, uhum. <chuckles>
E hoje em dia eu falo pode passar bem longe de mim. Eu sou totalmente paz e amor, eu evito discutir bater boca, sabe? Quando eu vejo que a pessoa tá querendo tipo o marido, querendo te perturbar querendo brigar buscando motivo eu já falo: "O que que é? acordou do lado errado da da cama bate a parede bate a parede na tua testa, vai fazer uma aula de luta, vai correr, vai fazer alguma coisa, menos me perturbar."
Sim. <chuckles> Aham, aham. Sim. Uhum. <chuckles> Sim, sim, sim.
Sabe, eu super fujo.
É, essa mudança é é esperada né, que as pessoas comecem a vida um pouco mais agitadas, mais esquentadas e que consigam com o passar dos anos chegar num ponto mais tranquilo mesmo de entender cada situação e entender ali o motivo da do estresse naquela situação. E se vale a pena se não vale, se se é importante levar adiante, se é melhor tentar cortar logo no início a situação, né.
Uhum. Exato. Isso. Exatamente. Uhum. É, é isso, né, a gente tem que saber o que tem valor na nossa vida o estresse é o mínimo valor. Então eu não vou dar pano pra manga digamos assim, né, como a gente fala geralmente no Rio ficar dando pano para manga para me estressar, para me prejudicar o meu dia a dia, minha saúde mental não muito obrigada, eu fico na minha, sabe? Eu posso até ter razão mas eu prefiro não brigar, me deixe quieta.
Aham. Sim. <chuckles> Aham. Sim, sim, sim. Aham, aham. Entendi, muito interessante. E tem algum local específico que te ajuda ou um ambiente, por exemplo praia ou mais para o campo ou mesmo na tua casa, assim, tem algum local que te ajuda a reduzir o estresse?
Uhum. Estou. Aham. Praia, porém eu moro em uma cidade <laughs> que não tem água gente, eu moro no centrão da Itália, sabe? A gente não tem nada, não tem praia, tem lago mas eu sou carioca, né, carioca não é bicho de lago a gente não gosta de água doce. Então aquela água escura estranha não, eu sou garota do Rio de Janeiro sou acostumada com a água do mar. Então aqui é estressante, o cantinho da minha casa que mais me ajuda na parte do estresse, que eu possa dizer, é a minha cozinha pelo o incrível que pareça.
Hum. <chuckles> <chuckles> Tem o Rio. <chuckles> Hum. Aham. Sim. <chuckles> Aham, aham. Hum. Hum, interessante.
Eu quando estou bem estressada eu começo a procurar alguma coisa na culinária, sabe? Eu eu nunca tenha feito na minha vida, porque aí eu vou destinar toda a minha mente pra aquilo.
Aham. Olha que bacana, sim.
Entendeu? É. E ai acaba que já fiz alguma coisa de diferente, o almoço tá pronto, a janta tá pronta, o lanche o que for, sabe, é um estresse a menos. <chuckles>
<laughs> Sim sim, sim, eu já aju ah, junto útil ao agradável, né?
Exatamente, tem uma função maravilhosa a minha cozinha.
Sim, sim, que que bacana isso, acaba sendo um cômodo um pouco inusitado pra muitas pessoas.
Exato. <chuckles>
Olha, eu gostei muitíssimo de saber sobre as práticas que te ajudam a reduzir o stress, um pouquinho sobre o teu cotidiano aí com a tua família, foi ótimo.
Ai, imagina sou eu que agradeço por ter tido esse bate-papo super relaxante, super good vibes, digamos assim.